Olha de nostalgia, sinceramente, não, a não ser que a música própria fale sobre aquilo, sabe. Por exemplo, eu tenho eu tenho umas nostalgias e, assim, as as maiores recaídas que eu tenho, nada muito muito forte, sabe? Mas uma coisa que destoa da minha personalidade normal, é quando eu estou tentando relaxar e aí, por algum motivo que seja, eu começo a escutar música sertaneja, aquela que eu escutava quando estava lá na minha na minha região, na minha terra, sabe. Eu gosto bastante, mas não tem a ver comigo hoje em dia, assim, sabe. Mas mesmo assim, quando começa a tocar, cara, aí já vem muita memória, já vem lembrança dos amigos, aí eu mando mensagem, aí eu fico cur uns vídeos. Então, é é muito nostálgico e consegue me levar pra essas partes, eu consigo sentir cheiro, por exemplo, da chuva quando eu estava na casa da minha avó esperando ela fazer o almoço, assim, tem essas muito louca, sabe? <laughs>
Ah tá. <laughs> Hã. Ah, sim, sim. <laughs> Destoa um pouco. Olha agora. <laughs> Hum. Olha só. Que legal, que legal. E e, você falou dessa questão, né, de que o seu o seu gosto musical mudou um pouco ali de fase, apesar de ter mudado, a música sempre teve essa relação com o humor pra você ou foi algo que você foi construindo, eh, quando enquanto foi crescendo, chegando na fase adulta?
Uhum. Olha, desde que eu me entendo por gente, assim, eu acho que sempre mudou muito, assim, eu sempre usei muito bem a música, sabe. Sempre soube muito bem do poder dela. Inclusive, um uma das coisas que eu gostaria de fazer na minha vida era tentar entender um pouquinho mais sobre isso, que eu não entendo nada, só sei que eu gosto. <laughs> Pois é, é ma é magia ali, ignorância é uma bênção, então, mas eu gostaria de em algum momento tentar entender um pouquinho mais a nível, a nível baixo, sabe. O que que isso faz com você, que faz tanto tem tanto poder sobre a sua personalidade, assim. Mas respondendo a tua pergunta, acho que desde sempre eu eu usei a música assim e por mais que o gosto tenha mudado, ele também vai voltando, é meio cíclico, sabe. Então por exemplo, eu disse que o sertanejo hoje em dia ele não combina comigo. Cara, mas pode ser que amanhã combine de novo então, eu tenho certeza que eu sou um pouco, metamorfose ambulante lá do <laughs> do Raul. <laughs>
Aham. Olha. Aham, aham. <chuckles> Só só reconhece o efeito, né, a causa ainda nem tanto. <laughs> Aham. Sim. Hã, hã. É verdade. <laughs> Boa, boa, boa, referência. E aí, por saber, assim, a sua relação com a música e tudo mais, você intencionalmente busca algum, assim, artistas novos já pensando: "Ai, eu quero alguma coisa nova pra me ajudar, hum, pra chegar nesse humor", ou quando, sei lá, "eu gosto de músicas mais agitadas porque eu sei do poder que a música tem em mim", ou a descoberta por novos artistas e músicas não é tão direcionada, assim?
Pois.